Ouais.
Mais heu, faut quand même avoir un peu de contact avec des gens quand même, hein.
Bah, je pense aussi après je pense aussi que c'est pas non plus bon de tout le temps, heu, genre se poser des questions, heu
Ah bah oui.
sur soi-même ou des trucs comme ça. Enfin, je pense qu'un p un petit peu, puis pas voilà quoi.
Heu, moi, tu sais ce que je fais pour, heu, pour essayer de canali canaliser mon esprit un peu?
Ouais, vas-y.
Je fais du sport, je fais du sport en équipe, genre du basket.
Mouais, c'est cool, c'est bien ouais, c'est vrai, le sport ça le sport ça ça empêche ça ouais ça c'est vrai aussi, c'est un truc que j'ai découvert assez tard.
Ah oui, ben il n'est jamais trop tard hein.
Heu, dans le sens l <chuckles> Ouais, ouais, ouais. Dans le sens, heu, je faisais, heu, de l'équitation, heu
Ah ça dépend si si quelqu'un t'invite à déjeuner à 12:00 et que tu arrives à 16h00, c'est un peu tard quand même.
Ouais. Mmh.
Tu faisais de l'équitation, tu disais?
Ouais et hem, et après, heu, g j'ai eu un accident donc après j'ai plus trop fait de sport et tout, c'était pas, enfin, j'aime que les sports, j'aimais que les sports d'intensité étant gamine.
D'accord. Mmh.
Donc j'ai plus trop droit et heu, c'est vrai que j'ai redécouvert ça à l'âge adulte et en vrai c'est le c'est un peu le seul moment où tu as ton esprit qui tu peux le faire «taire» entre guillemets, ça et quand et quand j musique aussi mais ouais.
Moui. Bien sûr. Bah, c'est sympa ouais. C'est sympa et du coup, heu, toi, heu, tu es bien développé personnellement, parce que tu passes du temps où tu te poses des questions, mais tu passes aussi du temps où tu fais du sport?